実は今日お話を聞いていただきたいんですが。
はい。
なんか私、結構パターン的に友情と恋愛の両立で、優先順位に困ることがすごく多くて。いつも恋愛が一番最初に来てしまうんですよ。
うん。 ああ、なるほど、はい。 ああ、そうなんですね。はい。
はい。で、そこで、なん友情っていうのをなんかなかったぐらいに扱ってしまって、疎遠になってしまうことが多いんですね。
ああ。 なるほど、そこでご自身は、じゃ、後悔されているんですか？そういった状況で。
後悔も、しあんまりしてないんですけど、これダメなのかなって思うことがあって。たはい。具体的な話になっちゃうんですけど、最近、こう、私ダンス1年半ぐらい前からやってて。ペアダンスなんですけど、その中で、ま、1年半もやったら出会いもたくさんあって、深くなる女性も何人かいたんですね。
はい。 ああ、なるほど。 あ、はい。 あ、そうなんですね。はい。 はい。 あ、そうなんですね。素晴らしいです。はい。
はい。で、それと共に そこで知り合った男性だったり女性の友達っていうのが、まあ、いらっしゃるんですけど、で、特定の方とすごく一緒にいることになって恋愛関係に発展すると、そこがなんか急になくなるっていうんですか。
はい。 はい。 ああ、なるほど、なんか
あんまり喋らなくもなるし、向こうも気使ってるのか分かんないし、気づいて来なくなられますし。
はいはいはい。 ああ、なるほど。じゃ、その、ご自身としては別に距離を取ってる感じではないんですね、意識的に。はい。
でうん。 そうなんですよ。私の性格上、こう、好きな人、パートナーができたら、その人が、ちょっと、優先事項が高くなるので、やっぱり、その人が一緒にパーティーとかダンスに行ってもちゃんと楽しんでるかなとか、あ、お酒とかあるかなとか気になっちゃうんですよ。
はい。 はいはい。 ああ、なるほど、はい。
そうしだ、周りから見ると過剰にケアをしているのかって思っちゃうのかもしれないですよね。
あ、嫌悪、あの、離れられちゃってる。
ケアっていうか、はな離れちゃうというケアっていうんですか。あ、あの人は、あの、彼女ができて、すごく彼女のことばっかり考えてるから、あんまり友達として近寄らない方がいいのかなって。
はい、ケア、はい。 ああ、なるほど。なんというか、そういうちょっとした人の目を気にしちゃう気持ちっていうのもすごくわかるんですけど、今ご自身として間違っていることをしているとは思ってないですよね？はい。
はい。 はい。 そうなんですよ。私自身間違ってることをしているとは思ってないんですけど、なんか、友情っていうのが、なんか、急になくなったような気がして。以前少し喋ってた人たちとも、ちょっと、なんか、なんか、疎遠になりつつあるっていうんですかね。
はい。 ああ、なるほど。 あ、そうなんですね。じゃ、ご自身はそこの関係もできれば繋ぎときたいというか、以前と同じような感じで話したいんですかね？
はい。 ま、そうそう、いれればいいんですけど、やっぱり、こう、なんか、ラテンダンス特有なのかもしれないですけど、男女、ま、恋人である2人で来たら、あんまり声をかけないっていうのもあるんですよ、ルールとして。
はい。 あ、はい。 あ、そうなんですね。はい。
はい、まあまあ、そっとしといてくれる。
ああ、は、なるほど、その他の方たちがそっとしといてくれる。
はい。 の、時もあります。ただ、それ以上に、こう、ちょっかいを出してくる男性もいますけどね。じ私が連れてきた女性に対して。
あ。はい。 あ。 あ、そうなんですね、はい。
はい。で、そこで なんて言うんですかね、また、こう、彼女に対しての執着とか出てくるじゃないですか、そこではい。ま、そこで、なんか、友情ま、周りの友人から見たら「あれ、あいつ異様に警戒してるな」とかおも思われちゃうのかなと思って。
いや、もう、しょうがないです、はい、それは、はい。 はあ、なるほど。なんか、その、自分のし愛情表現と、なんか、周りからの目っていうところが、ちょっと、複雑なものだと思うんですけど。はい、そうですねはい。
はい。 そうなんですよ。そこで、うん、優先順位をつけるのを、なんか、間違ってるのかなって思ったり。はい、なんだろう、どうしたらいいのかなっていう、思う、ま、局面っていうんですか？はい、習慣があって、うん、考えものだなと思ってるんですよ、最近。
はいはい。 ああ、なるほど。 ああ。 そうですね、なかなか難しい問題だと思うんですけど、そうですね、そのご友人たちとはお話はされましたか？
はい。 ま、軽くするんですけど、私が特定の方と仲良くなると嫌味のようなことを言ってくるんですよ。
はい。 ああ、またそれも嫌だ、嫌ですね、はい。
メールメッセージで「あの人とどういう関係なの？」って。で「もしも本気だったら、みんなに公言したらどう？」とか言ってくるんですね。
あ、はい。 ああ、なんか、おせっかいというか踏み込み過ぎなようなメッセージではい。
お友達なのに。 はい、で、ま、ただ知り合いぐらいの方に関しては、ただその女性と歩いているだけで、こう「あなた、ま、今日もラブラブだね」みたいな感じで言ってくるんですよ。
ああ、なるほど、なんか、ちょっと、はい。
私も、もうよんじゅうだいになってて、そんなこと言われるの気持ち悪いなと思ってしまうんですよ。
いや、気持ち悪いですよ。そんな大人の恋愛にそんな首突っ込むっていうこと、なかなか良くないことですから、はい。
はい、で、その方、ろくじゅっさいも超えてて、もうお孫さんもいるような年齢なんですね。
ええ、そうなんですね。なんか、ちょっと、幼いような声かけをされてくるってことですね、はいはい。
はい。 そうなんですよ。で、来てたま、い以前仲良くなった人はすごく、なんか、そよそよそしい態度を取ってきたりとか、女性なんですけど。
はあ、なるほど。じゃ、そのなんだろうな、周りの反応の嫌な部分としては、踏み込みすぎるとか、なんか、変な声かけみたいなことが、ちょっと、嫌だってことですよね。はい。
はい。 そうなんですよ、私だったら、私が逆の立場だったら、温かく見守ります。
いや、まじそれが本当に素晴らしく、一番いい行いだと思います。
はい。 「良かったね、いい人できて。で、またタイミングあったら一緒に踊ろうね」ぐらいの
はい。 ああ、なるほど。
そういうスタンスで私はいいのかなと思ってまして。
はい、まあ、本当にそれが一番合ってる考え方なのかなと思うんですけど、その、お相手、その恋人の、いむ恋人というか、よ仲良くなってるパートナーの方っていうのは、ええ、どれぐらいの今距離感なんですかね？
はい。 はい。まあ、おあわいてのうんうん。 あの、距離感っていうと、まあ、この3か月ぐらいすごく非常に仲良く親しくご飯行ったり、一緒に練習したり、まあ、深い関係にはなってるんですけ、ただ、お付き合いをしてるっていうのは公言してないんですよ。
はい。 あ、すごいですね。はい、いいですね。 はい。 ああ、なるほど。そこを公言する気ではないですかね？
はい。 そうですね、お互いそういったことは、まだ、あまり考えてなくて。でも周りがすごく言うんですね。それが
はい。 ああ、なるほど。
うーん。なんか人によっては男性だったり、すごい男性にも人気ある女性で
あ、そうなんですね。
私たちが2人で踊ってたら男性がバーって来て「悔しいわ」とか「なんかめっちゃ ってよ」みたいな、なんか茶々を入れてきたりとか。
はあ、なるほど。そこは、ほんとにね。
で、女性に関しては、なんかゆむか言ってきてたりとか、何て言うんですかそうやって「ラブラブだね」とか、あとはメッセージとかで「最近この人とすごく噂になってるよ」とかメッセージが来たりして。
ああ。 あえ、なんか
そういうのを来て、そのグループに属してても行きたくないなと思っちゃったんですよ。
ああ、もうじゃあ、何て言うんですか、その、友人としても今見れてないような状態なんですかね？
そうですね、なんかちょっと嫌だなと思って。で、問題かもしれない。その私が深くなっている女性っていうのが、なんか、以前、こう、他の女性とあまり仲良く良い仲良くないんですよ。
はい。 ああ、なるほど、はい。
他の、こう、みんなが尊敬する男性のインストラクターとすごく深い恋愛関係になった方なんですね。去年ぐらいに。
ああ、なるほど、もう、はい、はい。
周りにその男性のインストラクターが好きな女性がいたんですけど、それから総スカンっていうんですか、皆さんから嫌われちゃう経験をしちゃって。
ああ、そうなんですね。なんかていうか。
はい、やっぱ、そういうのが、こう、まだ少し尾を引いているのかもしれないですけど、その女性に私が行ったってなったから。
はい。 ああ。
なんか、嫌がられているのかもしれないなと思いつつ。
ああ、そうなんですね。なんかその なんか、やっぱり、少数派の方に入っちゃったっていうことなんですかね？ご自身が。
かもしれないですけど。はい。だだから私もそういったこう腫れ物を触るあ扱いになっているのかもしれないし、はい、で、それを噂ををこう広めたりとか話したりする女性のその、なんて言うんですかね、性格っていうところも最近、なんか嫌だなって思い出しちゃったんですよ。
そのコミュニティ内で、はい、なるほど。 はい。 いや、もう、本当に間違いなくその感性が正しいと思うんですけれども、あの多分この場合だと、友情と恋愛を両立の優先順位っていうよりは、もう、なんだろうな、そこの恋愛に茶々を入れないで欲しいっていうことだと思うので、もう間違いなく恋愛を優先しちゃっていいと思うんですね。はい、そこでその、友情の方に合わせて、なんか、そこでわざわざ破局というか、することもないと思いますし、なのでその無視するっていうのも辛いと思うんですけど。
はい。 うん。 はい。 うんうん、そうですよね。なんか はい、やっぱ関係ないなと思って、ね、うん。やっぱり、こう、グループチャットとかにも入っているので、何日の時、練習会するよっていうのにも行きたくないな、いちいちもう行かないとは言わないんですけど、ただ行かない人になって、最近は。
はい。 あ。 ああ、そうなんですね。 はい。 ああ、そうなんですね。もう、練習すらもできないっていう感じなんですね。
はい。 行っても、なんか、楽しくないなと思うんですよ、そのグループとの
ああ、なるほど。じゃあ、もう、なんというか、そうですね、その、そのグループ自体が嫌なんですね、もう。
はい。 大人じゃないなっていうことがあって。なんか、みんな大人のはずなのに、なんか、言うことなすことがすごく子供だなと思って。
はい。 いや、もう、本当に、なんか、多分本当にそういうのって
うん。
気持ち的に気持ち悪いと思うんですよ。やられてる側は本当に、ね。
そう、だからそれが、なんか、その、コミュニケーション、ダンスで、ダンスも好きですけど、ずっとダンスに、こう、情熱を持って取り組んできたんですけど、今の状況だと、なんか、あんまり面白くないなってなっちゃってて。
ああ。 いや、もう、そうですね。いくら好きなものでも、そのコミュニティが良くないと結局自分としても楽しくないですからね。
うん、そうなんですよ。で、そこで、ま、その、ま、深くなっている女性が行ってるレッスンには行くんですけども、それも先生と私とその方の3人とかのレッスンになるんですね。はい。
はい。 はい。 ああ、なるほど。その、じゃ先生の方は本当にいい方なんですかね。
ま、そうですね。こう、普通に、こう、ダンスに情熱があって我々に教えたいっていう方なので、ま、そういうレッスンに行ってて他のレッスンにも行かなくなってて、な逆に、むその、他の方から見たら、あ、あいつ、もう、このおんその女性に夢中になりすぎて、首ったけだなみたいに見られてるって思うんですよ。
ああ、なるほど。 はいはい。 ああ。 なるほど、なんか自分としては、その、変な勘違いがされているってことですよね。ほかに。
私はうん。 そうなんですよ、勘違い、うん、そう感じてて。でそうなんですよね。え、わ、なんか、決定的だったっていう出来事もありまして。なんか、私がレッスンを休むって1回そのグループに言った時に、そのリーダーの女性から、「じゃあ、インストラクターに謝れ」って言われたんですよ。
いや、もう本当勘違いは嫌ですからね。 はい。 はいはい。 ええ、何ですかそれ。すごいですね。はい。
はい。なんか、私、「あ、すいません」って、こう、言ったんですけど、「ま、いいよ、いいよ。気にしないで」ってインストラクター言ってたんですけど、その瞬間からなんかなんか情熱も冷めてしまって、なんか私に仕返しでもしたいのかなって思って。
はい。 いや、もう。 そうですね、なんか、もう、腫れ物のような扱いされてますもんね、なんか、はい。
うん。 はい、だから、うん、すごく嫌だなって思って、なんか不審になっちゃってるのでうん。
いや、もうそれは本当に、その、コミュニティに固執することはないと思うんですけど、別のダンスコミュニティみたいなところはないんですか？
そうですよね。うんうん。 いや、あるんですけど、みんなつながってるんですよ、これは。
はい。 ええ、なんか嫌ですね。
はい、それだけダンスのコミュニティっていうのは大きくなくて、もちろん分かれてるけど。やっぱり、こう、人間関係が入ってきてて、特に日本の人間関係を、こう、象徴しているような感じで噂話とかも多いので。なんかそういったところっていう、まあ、自分もそういったところに、こう、聞いて、うわ、すごいな、そんなのがあるんだとか聞いて楽しんでた時はあるんですけど。いざ自分がそういうことを言われる立場になることで
はい。 はいはい。 あ、なるほど、はい。 なるほど。 はい。
なんか、不愉快な思いをしているなっていうのと。だから、もう、人のことは言わないっていうのが一番大事だよなって、こう、最近は思ってるんですよね。
いや、もう、はい。 ああ。 いや、本当に大事な気づきだと思います。まあ、本当にできることとしては、多分なんだったらもう本当にそのパートナーの方と、もう、コーチだけ、んのところで出ちゃうっていうのが一番気持ちよくご自身できるかなと思うので、他の方の目はあんまり気にしないっていうのも難しいですけど、それをやるのがいいのかなと思いますね。はい。
はい。 はい。 はい。 そうですね。いや、今日はちょっとお話を聞いていただいてすごく肩の荷が下りました。なんか、感謝します。ありがとうございます。
あ、そうですか。あ、こちらこそお力になれたようで良かったです。ありがとうございました。
はい、また色々と試してみます。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。